Em, fíjate que últimamente me he dado cuenta que estoy utilizando mucho el teléfono celular y bueno, estoy siempre conectado a las redes. Em, cuando no estoy haciendo, pues una actividad que me requiera concentración o no estoy, eh, 100 metido en el trabajo, suelo estar revisando constantemente el teléfono celular, más que nada, pues las redes sociales, Instagram, Facebook, em, pero ya lo hago por simple manía, porque incluso ni siquiera veo algo en específico. Es como que nada más estar scrollando. Y y bueno, sí me he dado cuenta que paso bastante tiempo en en las redes sociales en el en el teléfono incluso bueno, el teléfono ahí te pone como estadísticas de uso y todo eso y me he dado cuenta que, la verdad sí me estoy pasando de del tiempo que que que invierto en las redes sociales en el uso del celular. Em, hay veces, hay días que cuatro horas me marca cuatro horas y media. Y bueno, siento que es bastante y es tiempo por por así decirlo, pues desperdiciado, ¿no? Hasta cierto punto, porque em, algo productivo de ahí creo que yo no estoy sacando. Entonces sí tengo ese, pues ese ese problemita. No sé cómo podría yo dejar o irlo dejando poco a poco evitar estar, eh, constantemente consultando las redes sociales. Y bueno, me gustaría ver qué que podría hacerlo hacer para, para reducirlo. ¿Tú qué? ¿Qué me recomendarías o qué piensas?
Ujú. Síp. Ujú. Ujú. Claro que sí. Primero que nada, pues qué bueno, ¿no? Que tengas esa esa disposición. Digo, al final es una gran herramienta el tema del teléfono o cualquier tipo de red. Eh, pues vaya, siempre siempre puede llegar a ser muy útil, eh, pero entiendo que quizá a ti te está representando más una distracción que que una herramienta. Entonces es es bueno que que lo detectes y que quieras cambiarlo. Para poder, digamos, eh, ofrecerte algún tipo de perspectiva o quizá algún consejo, me gustaría preguntarte eh, primero en que, bueno, entiendo que se repiten todo el día en el transcurso del día, pero, ¿hay algún momento en específico que tú hayas identificado que ahí sí o sí, eh, pasa que agarras tu teléfono?
Em, pues, eh, prácticamente por las noches es donde más más tiempo le le dedico al uso del teléfono, eh, pues para conciliar el sueño me acostumbré a estar, eh, siempre conectado en en las redes sociales, estar ahí viendo qué encuentro y bueno, es que a veces sufro un poco de insomnio. Entonces eso me ayuda pues a cansar mi vista. No no a que no a que me relaje, sino que a cansar mi vista para poder pues dormirme, ¿no? Eh, sí me he dado cuenta que pues es más en las noches el el uso que le doy igual por las mañanas cuando despierto, pues prácticamente lo primero que hago es apagar la alarma y revisar mis redes, aunque yo sé que no tengo nada, ni siquiera me han me escribe nadie, pero ya es una manía. Te vuelvo a repetir. Es una manía que tengo de estar, eh, constantemente revisando sin sin afán de de encontrar algo pues, en específico, em, igual. Sí, igual por las tardes, eh, de repente, en la hora de la comida, em, es un hábito que bueno, estoy tratando de dejar y y sí, mm, creo que voy por ahí de poco a poco. Cuando estoy, eh, comiendo siempre, pues solía estar en el celular con una mano comiendo y con la otra en el celular. Entonces, em, sí me he dado cuenta que es un un mal hábito y bueno, no es correcto lo que lo que hago. Entonces sí, siempre estoy tratando. Estoy empezando por ahí de de deja-dejar el uso del celular cuando estoy comiendo. Y bueno, lo pongo boca abajo, lo dejo un poquito retirado de donde estoy sentado y así solamente como que empiezo a pensar otras cosas o analizar ciertas situaciones y ya como que me despejo un poquitito, pero, ah, de a poco acabo de comer y ahí voy otra vez, ¿no? A tomar el celular. Entonces sí Entonces sí me está costando un poco de de trabajo lograr lograr reducir el uso.
Ujú. Ujú, claro. Ujú. Sí, lo haces como ya por instinto. Sí. <chuckles> Sí, el círculo vicioso. Sí, te entiendo totalmente. Oye, y por ejemplo, si, mm, digamos que por arte de magia tuya no, eh, digamos tienes esta manía por por estar tomando el celular, o estar viendo algo, o buscar esa satisfacción inmediata, digámoslo así, ah, ¿qué tú crees que harías con todo ese tiempo que ahorrarías, el o o en qué te gustaría, digamos, reinvertir o redirigir ese ese tiempo que te ahorrarías del celular?
Pues bueno, yo creo que podría dedicarme a hacer cosas más de provecho como labores en domésticas o, eh, y ya ves que bueno, siempre hay algo que arreglar en la casa y cosas que hacer. Yo creo que, pues, por ahí empezaría, porque sí, a veces en mis tiempos libres, pues sí lo hago, pero el uso del celular me me quita tiempo. O sea, lo hago, pero más lento de lo que debería, ¿no?, o sea, digo, voy a cambiar un foco, no sé, en lo que voy por la escalera ya estoy viendo el celular. Pongo la escalera y vuelvo a ver el celular, o sea, me subo a la escalera y vuelvo a ver el celu, entonces, es es es me roba d siento yo, bastante tiempo para hacer mis actividades, ¿no?, igual las relaciones con la familia, pues, sí, a veces nos falta interactuar más, eh, conocernos, bueno, conocernos mucho más, de lo que ya nos conocemos, platicar nuestro día a día. Creo que sí ha afectado mucho eso, y no lo solamente lo veo en mí, lo veo también en mis hermanos, en incluso hasta mis padres ya, creo que es un problema muy es un problema social grande ya el uso de del teléfono en las redes, porque si nos está apartando demasiado de de la vida real, ¿no? Y bueno, en mi en mi caso, pues sí, me gustaría encontrar algún método pero, un método bueno, concreto de que me me ayude a dejar, este, el uso del teléfono en exceso.
Ujú. Sí. Sí. <laughs> Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, pues mira, el el primer consejo que que yo podría darte, precisamente por esto que me mencionas, que creo que es es bastante válido, ¿no?, el buscar cómo hacer, di digamos, algo más productivo, de nuevo, no no siento que esté mal el el tomarlo de vez en cuando, pero sí, ya cuando, como justo mencionas, ¿no?, llega a haber alguna afectación, como que aquí sí es un un buen síntoma para decir: "Eh, pues, vaya, hay hay que reducirlo, ¿no? Hay que cambiar algo". Lo primero que se me ocurriría, por ejemplo, para darte como un consejo, ah, no sé si conoces este tipo de aplicaciones que te limitan, de hecho, el el uso del celular, digamos, tú lo configuras para que de tal hora a tal hora no te permita acceder a a esas aplicaciones que de repente te llegan a quitar un poco el tiempo. Por supuesto, sé que, pues, todo es tan fácil como quitar, eh, ese bloqueo, ¿no? Pero, pues, aquí, si ya tienes esa voluntad, ne realmente solo necesitas como que un empujón extra para, pues, digamos, eh, lograr, eh, saltar esta barrera que que puede ser esa tentación, ¿no? Quizá algo que te lo recuerde ahí activamente, que no debes de caer, y y, mm, eh, podrías utilizar ese ese tiempo un poco mejor. Quizá podría llegar a ayudarte, no sé, por ejemplo, que lo configures, si sabes que lo tomas al despertar, y di por darte un ejemplo, eh, despiertas a las 7 pues que quizá de 7 a 9, eh, no mm, poner ese bloqueo para que no te deje acceder a esas otras aplicaciones y forzarte un poquito a ti a a a reinvertir ese tiempo, ¿no? Para que precisamente ya después, pues, sí tengas como que esa libertad de de quizá, eh, pues, tomarte unos 15 minutos, ¿no? Pero como tal ya ya ahorraste o ya reinvertiste 2 horas que pueden llegar a ser mucho de provecho. ¿Lo has intentado?
Ujú. Pues sí. Sí. Ujú. Claro. Sí, de hecho, sí, este, tuve esa oportunidad de de configurar, este, mi celular en una ocasión, em, lo que yo hacía era como que limitar el uso completo después de las 11 de la noche. Recuerdo que u alguna vez lo intenté después de las 11, como que ya no me dejara hacer absolutamente nada el celular, este, como si estuviera, pues, congelado, no abrir ninguna aplicación. Solo ver la hora es todo lo que podía hacer. Y, bueno, como dices tú, tan fácil como quitarlo, porque, pues bueno, ahí se Sí te daba la opción de, bueno, o sea, lo único, e el ahí viene una una única opción que era de quitar el bloqueo, y y siempre lo terminaba haciendo así, como de que: "Híjole, un ratito, media hora voy a checar", y siempre terminaba, eh, quitando el bloqueo, y me di cuenta que ni siquiera me funcionó. Dije: "O sea, lo estoy poniendo. Estoy intentándolo", pero tal vez, como dices tú, la la falta de voluntad es lo que lo que me está afectando, ¿no? Porque quiero, pero no lo pongo a a práctica. Pues no lo pongo en práctica.
Ujú. Ujú. Caiste de nuevo. Mm, ya. Sí, no, totalmente, y y creo que es algo muy válido. Es algo que que siempre cuesta un poco despegarse de pues, ya una rutina que realmente, ya tienes como bastante grabada hasta por memoria muscular, muy probablemente ya lo hagas. Entonces, sí, no, eh, totalmente entendible. Oye, ¿y has intentado, por ejemplo, redirigir tu atención? Es decir, si ya sabes que no puedes, digamos, quitarte la maña de revisar el celular, ¿has intentado, por ejemplo, hacer alguna actividad en tu celular que sí sea como, digamos, un poco más productiva?, no sé, quizá leer, quizá investigar sobre algún tema que tú ya tengas como que, pues, cierta afición que te gustaría llegar a desarrollar, am, am, no sé, alguna alguna actividad como un poco más, eh, trascendental, digamos, aprender una nueva habilidad. No sé, cualquier tipo de estas cosas, para que precisamente, cuando tomes tú el celular con esa intención de verlo, realmente lo lo redirijas hacia algo, pues más productivo, ¿lo has intentado así?
Sí. Ujú. Sí, am, de hecho, recientemente bajé sí, una aplicación que es, este, como que te da pequeños cursos de aprendizaje. Em, como bueno este, he sido desarrollador, eh, web. Eh, bajé una aplicación que te da como que ve este, cursos de desarrollo web, eh, como tipo Duolingo te va enseñando así unos pasos, o unas unas pequeñas prácticas y sí, sí me ha funcionado un poquito porque bueno, ahora la agarro, y en vez de entrar a las redes sociales, entro a esa aplicación. Y bueno, sí, le estoy sacando creo que un poquito de provecho al al <chuckles> uso del celular hasta ahorita. Y bueno, este, ajá. Es algo que es algo nuevo que que acabo de i de in intentar, y que creo que sí me está fusionando un poquito, en distraerme de de las redes sociales, ¿no?
Ujú. Superbién. Ujú. <chuckles> Superbién. Sí, totalmente. Creo que eso es al un enfoque muy bueno que estás haciendo, al final estás dando un buen primer paso, incluso esto puede llevarte a quizá desprenderte un poquito, ¿no?, como de esa de esa costumbre que ya tienes. Y creo que algo también que podría llegarte a a ayudar, incluso matar dos pájaros de un tiro, sería incluso tratar de proponer con tu familia, eh, digamos tener un un momento ya cuan ya sea cuando se encuentren para comer o algo por el estilo, eh, digamos todos liberarse de estas pantallas, ¿no?, de estos dispositivos e intentar reconectar un poco un poco con ellos. Creo que, eh, a nadie le vendría mal algo así. Y si tú lo propones o das ese primer paso, mm, muy probablemente, eh, tu familia te siga. ¿También lo has intentado o te gustaría que fuera así?
No lo he intentado y es muy buen consejo el que me estás dando. Eh, creo que eso sí me gustaría ponerlo en práctica. Yo creo que sí se los planteó de esa manera como de tener un un tiempo familiar para pues, platicar de nuestro día a día, eh, de las cosas que nos interesan o simplemente de lo que nos ha pasado, pues en en durante el transcurso del día o lo que nos inquieta. Creo que pues sí, lo tomarían de una manera buena y y me podría funcionar, les podría funcionar también a ellos para alejarnos un poco de del uso del del teléfono. Creo que es un muy buen consejo el que me acabas de dar. Ese no lo he intentado y bueno, en próximos días voy a reunirlos a a mis familiares para planteárselo a ver qué es lo que dicen y y poner en práctica. Yo creo que sí nos ayudaría por lo menos para distraernos de unos, unos cuantos minutos o unas horas de, de las redes.
<chuckles> Claro que sí, seguramente te van a seguir porque al final es un muy buen plan y estoy seguro que te va a funcionar.
Gracias.